Beh, sì, eh, posso solo immaginare come come sia ed è una situazione anche dove veramente la privacy personale è ehm, è una cosa da da ricercare con con il contagocce immagino. Quindi, eh, io
Sì, ci vuole spirito di adattamento sicuramente. Questo è un altro ingrediente fondamentale, sì.
Assolutamente, io ti ringrazio tantissimo per eh, eh, per le tue parole, per la tua testimonianza che è stata particolarissima. Grazie mille.
<chuckles> È stato un piacere parlarne con te. Sono mh, ti ringrazio per avermi dato questa possibilità. Buona giornata.